Ну, очки, куда без них, да? Сь э, и это был а аутентичный образ программистов, правда? Сейчас, конечно, с их выросшими доходами и популярностью они выглядят совершенно, м, по-другому. Вот это тоже может быть уже аутентичный образ, да, такого, э, и хипстера, может быть, или пост-хипстера, всё-таки хипстеры уже устаревают, да? Правильно понимаю? А вот
<laughs> Конечно, да, мгм. Мгм. Вероятно, может быть. Мгм. Я, честно сказать, понятия не имею, потому что, по-моему, хипари уже давным-давно вообще пропали с каких-либо жизненных радаров, а а вот, например, какие-то другие, скажем, субкультуры, они, наоборот, только щас поднимаются. Плюс, э
Мгм. Не, ну, хип хипари, э, хиппи это как бы уже бохо. Это, вообще, 80-е. Мы тогда ещё как бы, э, не родились.
Ну да, к да. Вот те же хипари- это как бы, по-моему, уже такая, да, как бы как, э, как это называется, эм, umbrella term, да, типа, терминология зонтика как бы, которая одновременно описывает и тех, и других, по сути говоря, на данный момент.
Мгм. Ну, хипстеры- это другое. Это вот, э, в две тысячи десятых в Москве появились такие мужчины, а, которые, в ну, как тебе сказать, выглядят как дровосеки, которые в жизни не держали топора. Ну, то есть у них появились там бороды, но аккуратно подстриженные там, ну, вот что-то такое, да.
Не, конечно же, это другое. Мгм, м. Конечно, борода, которая прям чуть ли не заутюженная, не с завиточечками, эм, мгм.
М, э, м, да, там очёчки, но модненькие, там вроде бы какая-то брутальная рубаха, но джинсики под подкрученные снизу. И как бы вот эти контрасты, да, такой вроде бы как бы дровосек, но если увидит медведя, побежит просто в ужасе, вот. Ну, на самом деле
Да, м. Мгм. Конечно. Мгм, мгм, и не забудьте, пожалуйста, в руках это, да, там соевое латте.